Daha 1 ay yeni mi olmuştu?
2 ay olmuştu. Iıı, hâlâ deneme süresinde olduğum için, hiçbir sorumluluğum olmadan, direkt kontrat fethi, ııı, feshi yapabiliyordum.
Tamam. Peki, bu arada, aynı işi mi devam ettiriyordu? Yani, bir önceki kurumsal, ııı, firmada ş yaptığın işimi yapmaya devam ediyordun bu kişilerle?
Hayır, tamamen farklıydı aslında, yeni bir pozisyondu, yönetici asistanlığı ve tercümanlık yapıyordum. Iıı, fakat artık, öyle, ııı, bir noktaya gelmişti ki, benim tercümelerimden, ııı, şüphe duyulur hâle gelinmişti, başka insanların maalesef, ııı, üzerime oynamaları nedeniyle.
Hıı. Anladım. Hı. Anlıyorum. Yani bayağı, o zaman mobbing vardı diyebiliriz bu durumda, bu yeni iş yerinde.
Tabii, tabii, t tabii, tabii mobbing vardı, ımm, ve <tsk> Iıı, zorbalama, ııı, artık, ımm, m s son raddeye gelince, ben de, ııı, patronla kon görüşüp, ııı, kontrat feshi yapmak istediğimi belirttim, ve bunu hiçbir şekilde iyi karşılamadı. Yarı yolda bıra
Evet. Şaşırdı mı peki? Beklemiyor muydu böyle bir şey, senden sence?
Beklemiyordu ve beni, çok zayıf olmakla ve yo yarı yolda bırakıp gitmekle suçladı kendisi.
Anladım. Belki de, bir önceki çalışanla da, böyle bir şey yaşamışlardı. O yüzden, bir anda hani al alelacele birini arıyorlardı. Düşündün mü hiç böyle?
Evet. Böyle bir şey ol olmuş olabilir. Yani daha doğrusu şirket daha yeni olduğu için belki, ııı, gerçekten bana çok güvenmiştir ve ben onu yarı yolda bırakmışımdır, fakat benden sonra da, giren 2-3 kişide de, aynı sorunun olduğunu fark etti. Iıı, da onlar da, işleri bırakmışlar. Dolayısıyla, ımm
Hıı. Anladım. Zaten genel olarak, çalışanların memnun olmadığı bir sistem
Memnun olmadığı bir sistem var, anladığım kadarıyla.
Peki, bugün geriye baktığın zaman, ııı, o ilk işindeki, o sıkıldığın günlere gittiğin zaman, ııı, farklı düşünüyor musun şu anda? Farklı davranır mıydın yine de?
Tabii ki, çok farklı davranırdım, çünkü benim bu 2. işimden çıkmamdan, ve, iii, işsizlik, iii, dönemine girmemden, sonrasında, ııı, yavaş, yavaş, dil yeteneklerimi kullanarak, kendi işimi kurmam, ııı, gibi bir fırsat doğdu. Iıı, aslında, hani, bir kapı kapanır, di diğer kapı açılır, ııı, derler. Eee, şu anda düşünüyorum, hâlâ eski şirketimde devam edip, arta kalan zamanımda da, bu işi yapabilirmişim, çünkü çok uygun bir programım vardı. Iıı, neredeyse, günün diğer yarısı bana kalıyordu. Yani, ııı, baktığım zaman, ııı, sıkılmak yerine, aslında harekete geçebilirmişim, bunu fark ediyorum.
Hı hı. Hı hı. O! Evet. Bu çok güz Anlıyorum.